Eu acho que era uma que ele falava assim: "Ah" ai, não é influência, como é ah, esqueci, aparências, evidências.
Ah, é eviden é, sabe que essa música é um hino do Brasil, né, assim, o hino que não é oficial é essa música.
Ah, eu não sabia, é verdade? <chuckles>
É verdade, sempre quando está assim em alguma festa, né, aí o pessoal toca Evidências, assim, agora é Brasil, é o hino do Brasil não oficial, é essa música. Tanto é que ela tem a versão do Chitãozinho& Xororó, que é original, eu acho, né. Depois tem do Daniel, depois tem vários artistas que regravaram.
Uhum. É verdade, é verdade e então assim, para mim foi difícil eu aceitar, eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era de música, e eu porque eu via, eh, eu vi um pouco a história deles, né, e eles eram verdadeiros, eles vieram, né, hã, para São Paulo, para tentar a sorte, eles eram músicos de verdade, eles queriam tocar de verdade, entendeu. Então não é essa coisa
Uhum. Uhum. Uhum. Isso para isso para você conta muito, né, conta bastante a origem né, a a o o que que a música é para pessoa que não é só uma fo uma forma de ganhar dinheiro vamos dizer assim. E assim na conta corrente, né.
Uhum. Exatamente, né, porque você vê hoje, né, os músicos sertanejos assim
Hum. É, isso que eu ia isso que eu ia falar, assim, contra corrente, né, vendo assim que tipo de artista você não pode nem ouvir falar? Se toca uma música você pula, quem é esse artista?